Senti, vorrei farti una domanda che riguarda lo studio. E volevo chiederti, quando, mhmm, trovi che magari la lo studio oppure l'argomento che stai trattando per un esame, per un approfondimento, è noioso, somma, non ti interessa particolarmente; ehm, come fai a trovare la motivazione per fartelo piacere, o insomma, per andare avanti?
Mh. Eh, alcune volte è effettivamente un po' difficile, perché purtroppo, uhm, diciamo, sin da piccoli, uhm, viene detto ai bambini o, diciamo, ai ragazzi: “All'università puoi scegliere cosa studiare.” In realtà non è proprio così, o meglio sì, ci sono molti esami, ehm, che che uno può scegliere co esatto. Altri, ehm, appunto, purtroppo, anche per fortuna perché, ehm, uh uhm, diciamo che, uhm sono sono esatto, arricchiscono. Sì, perché sono cose che uno non tratterebbe una persona non tratterebbe al di fuori, quindi è anche utile da alcuni punti di vista, però lì per lì
Mh. Sì. Vabbè, sì, ehm, sì, sì, sì. <chuckles> Che sono compatibili con la tua di indole, diciamo. Sì. Arricchiscono la tua diciamo la tua il tuo sapere. Certo. Po' come studiare la matematica per tutto il periodo scolastico. <laughs>
Ah, no, quello è un po' troppo specifico. Eh, eh okay, sì, quello lì: "Basta matematica! Anche all'università." Uhm, però ci sono ci sono alcuni esami che io ho ritenuto noiosi durante durante la mia
Per esempio quali quali sono stati quelli che proprio ti sono pesati di più nel tuo percorso di studi?
Allora, devo dire che inizialmente non mi piaceva o ritenevo molto noiosa la linguistica. Poi, uhm, eh io ovviamen
<tsk> Okay. Perché tu hai fatto un percorso lu diciamo, che era legato alle lingue? Quindi alla, mhmm, proprio al percorso filologico di studi?
Allora, io ho iniziato con lingue, poi ho cambiato a lettere però sempre con indirizzato di ehm, diciamo verso verso le lingue e poi dopo la triennale mi sono andata, ovviamente che che faccio, non mi butto di nuovo nella nella linguistica, ehm, diciamo filologia.
Ah. Okay, okay. Sì. Ah! Quin un amore e odio, praticamente cioè <chuckles>
Esattamente. Infatti, ehm, ti volevo proprio dire: i io ho fatto tantissimi esami di linguistica, ma proprio tantissimi, ho perso il conto. E all'inizio erano molto noiosi perché era la parte più tecnica, un po' come quando si impara una lingua e si devono imparare prima, appunto, le basi di grammatica da parte un po' più rognosa da togliersi. Certo, poi una volta che si acquisiscono le basi, che si fanno proprie le basi, e e si crea quasi un automatismo ne in alcune cose, allora lì inizia a essere un po' più divertente <clears throat> lo studio. Quindi, con la linguistica
Mh-mh. Certo. Sì, sì, sì. Ostica. Mh. Mh. Certo. Sì. Cioè, per a te è successo, dopo tanti esami, finalmente, ti sei fatta piacere la materia. <chuckles>
Sì, è successo. Sì, più che altro Sì, anche perché, ehm, diciamo che alcuni esami possono essere più noiosi di altri. Quindi, il primo esame in particolare che io ho dato su mhmm, di linguistica era abbastanza interessante, ehm, però non così tanto. Il secondo peggio peggio, molto peggio è stato il
Mh. Sì? Ah! Quindi andando avanti, hai hai trovato sempre più fatica e e insomma, e e difficoltà.
Beh, era l'esame <clears throat> diciamo che <clears throat> del corso di studi, che io avevo preso all'inizio, uhm, l'esame più ostico era linguistica generale, perché è un esame proprio saturo di informazioni, di tecnica proprio perché bisogna analizzare, ehm, e
Ah-ah. Tecnico. Certo. La struttura, la sintassi.
Le varie strutture della lingua, sì, assolutamente. Poi però, una volta una volta che ho fatto quell'esame, negli esami successivi ehm, ne ho fatto di recente uno di non proprio linguistica, però sempre inerente alla mhmm, alla parte, uhm, linguistica, uhm, non era linguistica generale o altro. E col
Certo. Ah. Sì? Ah-ah. E con questo hai avuto hai avuto meno difficoltà? C cioè, l'hai trovato interessante? Il tuo studio è andato più fluentemente?
L'ho trovato interessante, proprio grazie alle basi che mi ero creata con i primi esami di di linguistica che ho dato. E, ehm, ti sto parlando di esami che ho dato anni fa perché, ehm, sono all'interno di di un percorso appunto, la triennale, ehm, l'ho iniziata anni fa e conclusa 1 annetto e mezzo fa? Mhmm, ricordo di preciso.
Ah. Ah-ah. Sì. Ah! Quindi, sei abbastanza fresca di studi però, diciamo, che hai verificato che qualcosa quindi, diciamo che si può dire, nel tuo caso, che la tenacia e la costanza abbia costruito delle basi, anche per trovare il piacere in una materia che all'inizio non era nelle tue corde?
Assolutamente sì, anche perché poi è una materia che è diventata la mia materia. Ehm, studiando filologia si devono avere delle basi di linguistica perché, è <chuckles>
Mh. È è incredibile come questa cosa, no, che è nata da, uhm, una f una un disagio, u una difficoltà, poi ti ha portato, invece, ad approfondire e a scoprire un piacere nella nell'affrontarla.
Sì. Sì, sì, assolutamente. Infatti, uhm, mhmm, è è mhmm, semplicemente serve avere un po', come hai detto tu, tenacia e resistere perché non sempre poi uhm, si, ad esempio ho fatto anche altri esami che, ehm, erano noiosi e tutt'oggi io credo che non toccherò mai più quel quella materia. Esattamente.
Sì. Quel libro? <chuckles> Senti, ma c'è stato un momento, proprio un esame, che ti ha proprio provocato del del disagio, dell'ansia, della paura? Un po' per la materia? Un po' per il professore? Insomma, un po' per tutto, ecco, c'è stata la mhmm, raccontami.
Sì. Sì, sì. Allora, uhm, penso a 2 esami con questa domanda. Penso a mhmm, ripeto l'esame di linguistica generale, è stato devastante. E poi, interessante pure questo, è l'esame di filologia germanica, pure lì alla fine no io non sto studiando filologia germanica. Però, era comunque un diciamo, rientra in quello che sto studiando in questo momento. Però, uhm, l'esame di filologia germanica è stato l'esame più noioso, che io abbia mai dato e anche difficile, non il più difficile, ma uno dei più difficili perché era solo traduzione di testi, ehm, in inglese antico. Che poi, riguardando indietro, sono cose interessanti, però comunque noios non li il fatto che siano interessanti non toglie che fossero assolutamente noiose, ed è l'esame tra l'altro, ehm, che mi è andato più male. Ora non mi ricordo di preciso il voto che ho preso, se addirittura
Mh-mh. Sì? Addirittura. <chuckles> Ah! Okay. Ah! Ah. Ah, beh! Sì. Certo. Mh. <laughs> Cioè, il tuo vo il voto di quest'esame è stato, proprio, assolutamente insoddisfacente dal tuo punto di vista.
Sì, sì, sì. Però però con la disperazione del momento e il pensiero di riprendere la materia, non ho proprio avuto il coraggio di rifiutare assolutamente. Sì, sì, sì, non perché sarebbe stato veramente troppo noioso. Invece, ci sono state altre volte in cui i voti, mhmm, li ho li ho rifrut iru rifiutati proprio perché diciamo
<laughs> Hai accettato il voto senza pensarci, eh. Sapevi che avresti potuto prendere, mhmm, diciamo un voto più alto? Che avresti potuto dedicarci un po' più di tempo?
Beh, ehm, potevo prendere un voto più alto anche in filologia germanica, se solo avessi avuto la motivazione la motivazione di riprendere in mano la materia, quindi dipende molto da
Se certo, se avessi voluto magari. <chuckles> Certo. Però, s al solo pensiero ti ha completamente smontato questo desiderio. <chuckles>
Esatto. Sì, sì, sì. Alcune volte è meglio un voto basso e non vedere più quella materia, perché, come ho detto prima, poi non tutte le materie all'interno di un corso di studi sono, ehm, quelle che, mhmm, si volevano studiare sin dall'inizio del percorso. Quindi alcune
Senti, raccontami raccontami, in particolare, qual è la tecnica che tu usi, adesso che hai un po' d'esperienza che hai intrapreso un percorso successivo, quindi la magistrale, per cui saranno 2 anni, di in intensivo e di approfondimento a quello che hai già studiato. Qual è la tecnica che hai trovato più efficace, nel farti piacere una materia, appunto, perché, ehm ehm, come hai detto te, non sono tutte materie ideali, e non fanno tutte parte della del tuo diciamo, del tuo background oppure non ti piacciono moltissimo. Che tecnica usi per fartele piacere e comunque per andare avanti con lo studio?
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Allora io cerco di ingannare un pochino il mio cervello, perché sono sono una persona molto curiosa. Quindi si metto a cercare cose online, guardare documentari, film.
<laughs> Ah, questa è una cosa ottima. Quindi approfondire l'argomento per fartelo piacere alla fine.
Mhmm, sì, cercare delle cose, perché più si approfondisce, più c'è possibilità che si trovi un qualcosa che, effettivamente, mi faccia piacere la materia, o per lo meno che non me la faccia odiare. Quindi, magari sì, vedermi esempio con filologia germanica, ho cercato di leggermi magari dei testi uhm, e quindi è una tecnica c'avevo anche in triennale, l'ho resa, mhmm, mia più avanti, ovviamente.
Ah. Interessante questo. Ah, cioè, hai hai verificato l'efficacia di questa tecnica. Ah-ah.
Sì, sì, esatto, ehm, diciamo sì, uhm, leggere libri riguardo l'argomento che non siano necessariamente libri accademici, uhm, l guardare, appunto, documentari, film; son cose che, mhmm, ingannano il mio cervello e fanno pensare: "Ah, quindi l'hai voluto dall'inizio perché t ti interessa".
Ah-ah. E te e esatto, te, te può esserci bellezza anche in questa cosa, anche se apparentemente non c'è.
Sì, sì quindi, è è un inganno. E effettivamente con la linguistica, poi non ho usato questa tecnica, perché lì semplicemente ero obbligata a farlo, mi è pesato e poi piano piano mi è piaciuta, però, uhm, alcune volte può nascere proprio un amore verso una materia, che non si pensava assolutamente potesse uhm, potesse piacere così tanto. Quindi questo
Eh certo. E qual è la materia che che hai è la linguistica, a questo punto puoi dirlo?
Che cosa?
Qual è la materia che nella quale hai scoperto invece un piacere, tra le tante materie che hai studiato attraverso questa tecnica, qual è la materia che hai scoperto essere compatibile?
Ehm Allora, lì ehm, in triennale, ho avuto quest'esame di letteratura inglese, e io non ero mai stata veramente appassionata alla letteratura inglese. E c'è stato questo questo libro, ehm, Robinson Crusoe
Sì. Ah. Mh-mh. Ah.
io, mhmm, non son partita molto prevenuta Sì, non era necessario leggerlo ai fini dell'esame, perché era 1 dei libri a scelta. Però, io lì per lì ho detto: "Okay, questo libro, non mi piace." Gli altri non non mi non è che avevo ehm, gli altri no, eran mi erano proprio indifferenti. Invece questo qui avevo proprio un po' di astio
Storia bellissima, tra l'altro. Ah-ah. Sì. Non ti attiravano, diciamo. Ah. Ah. <chuckles>
invece leggendolo, mi è proprio piaciuto, mhmm, leggendolo mi è piaciuto, ho apprezzato uno stile diverso rispetto a quello, mhmm, che ho sempre toccato, che ho sempre, ehm, letto e apprezzato, e devo dire che, ehm, mi sono obbligata a leggere, mi sono messa un po' fuori dalla zona di comfort, dalle cose che mi piacciono, e da lì è nato proprio un amore verso la letteratura inglese in generale, e poi proprio verso quel romanzo, quella quel testo, io veramente avevo un'avversione profonda. Sì, sì.
Eh. Sì. Sì. Ah, bella questa cosa. Quello stile. È incredibile questa cosa. No, è interessante quello che stai dicendo, perché dimostra una grandissima curiosità e anche una, mhmm, s un abbattimento di barriere, che possono impedire la conoscenza, perché a volte, ehm, questo potrebbe essere una tendenza, no. La la resistenza alle cose nuove, che si sono sempre, ehm, diciamo "odiate" tra virgolette, e invece hai avuto il coraggio e la curiosità di andare oltre, anzi forse proprio una sfida. Quindi a proposito di questo ti faccio un'ultima domanda. Ehm, lo studio questa questa noia può essere anche, ehm, superata, affrontata, proprio con la curiosità, è come una sfida invece a voler trovare il piacere in qualcosa che poi comunque è importante, perché è uno studio e l'hai scelto.
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Sì, anche perché, uhm, soprattutto per quanto riguarda i percorsi universitari e accademici rispetto alle superiori, alle medie, altre scuole, diciamo, dell'obbligo, ci dev'essere amore e passione verso la materia, perché sono percorsi veramente pesanti, perché si studiano mattoni, c'è ansia perché ci si approccia con professori che magari non sono proprio, ehm, un amore. Quindi ci deve essere proprio l'amore per la materia che che muove la persona verso proprio il raggiungimento dell'obiettivo e far propria la materia, quindi non soltanto per il voto finale, ma proprio per quanto una materia puoi può essere fatta propria. Quindi ci dev'essere, per contrastare questa noia che ci può essere per alcuni esami, bisogna semplicemente trovare il modo di fare emergere l'amore che si ha invece verso la materia. Alla fine è facile trovare amore perché sempre all'interno del corso di studi ci sono materie che possono risultare più o meno noiose, ma alla fine una linea che si segue c'è sempre, quindi basta semplicemente individuare quel quella continuità con le altre materie che invece piacciono.
Mh-mh. Sì. Eh, è importantissi Certo. Eh, certo. Mh-mh. Sì. Certo, assolutamente. Certo. Praticamente stai dicendo, per concludere, che in effetti il piacere e la passione può essere trovato in qualsiasi forma, in qualsiasi materia, in qualsiasi argomento. Questo è molto bello e e e in con questa, diciamo con questa affermazione io ti saluto perché è stato molto interessante parlare con te, ma, eh e ed è stato veramente, mhmm, anche divertente ascoltare la tua storia, il tuo percorso di studi. E quindi ti saluto e ti auguro una buona serata, ciao. <chuckles>
Sì. Sì, sì, sì. Certo <chuckles> sì. Sì s <chuckles> È stato bello anche per me.